うーん、ま、なんか、例えばですけど、ま、ちょっとあれ、なんか見たなんか見た目的にはあんまりよろしくないかもしんないですけど、ま、例えばですけど、ま、調味料で言うとま、調味料だなみたいなのも作って、あのそこになんか、あの、ここにはこれを置くみたいな、テープみたいのでは名前を書いておいおくみたいなことをすれば、もう直感的にここに何を置けばいいってのが凄い分かりやすいので、楽ではあるっていうのはね、よく聞き聞きますよね。
うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 <laughs> そうっすね。<laughs> あ、なるほど。ああまあ、そうですよね、ちょっと、うん、あ、その、ええ見た目的なうつ美しさは、ちょやや劣ってしまうかもしれないんですが、ただ、ね、汚い部屋と比べたらね、片付けてないく部屋と比べたらよっぽど綺麗だと思うので、うんと、それはいいかもしれないすね。ちょっと、そこでね、またどんなあの調味料とかにはどんなケースを買おうとか、そこら辺でまたね、なんか頭がこんがらがっていくってところはあるんですけど、ただ、1つそうですね、調味料のための、なんかそのプラスチックケースとか、そういうの買って、そこにシールとかで貼っておくっていうのは1ついい方法ですね。
うん。 うんうんうん。 あ、そうですね、うん。うん。 はい。 うん。 うん。 ああ、確かに。うん。 うんうんうん。 うーん。はい。 うん。 や、そうですね、まあ、例えばですけど、ま、100円ショップとかであれば、あの、そういった場所だと、ま、本当に今、収納用のアイテムが、ま、多種多様にたくさん置いてあるので、うんうんうん。ま、そういった場所で、もうほんとに、ま、安いものではありますけど、ま、分割さえしておけば、ま、自分で、ま、家でもしゅう整理整頓がしやすいってところあると思うので、とりあえずそこで、まあ、あの、買ってみて、ま、家でどういうふうにどこに置こうっていうのを、まあ、家で考えてみるっていうのもいいかもしれないですね。
うん。 ああ、収納用、はい、うん。 うん。 うん。 うんうん、そうですね。えっと、100円ショップであれば、ね、仮に買いすぎたり、失敗しても、まあそれを、自体を廃棄すればいいだけなので、そんなに かかってないので、そう考えると楽ですね。うん。
うん。 はい、うん。 うん、いや、うんうん。 うん、罪悪感もね、うん。いや、そうですね。結構ね、棚とかだと、ほんとに、あの、かなり重大な買い物にはなってしまうっていうところはあるので、ま、100円ショップであれば、ま、より気軽に入れますし、ま、捨てるのも買うのも、ま、別にそそこまでなんか損でもないやなっていう感じはあるのかなっていうふうに思うので、始めやすい方法ではあるのかなっていうふうに思います。
<laughs> はい。 うん。 はい。 <laughs> ね、うん。 うん。 あ、それすごくね、いいいい方法を聞きました。うん。えっと、なので、ポイントとなってくのは、しゅ収納なんですかね、収納グッズというのがあるんですね。
うんうん。 うん。 うーん。あ、そうですね。や、ですから、ま、それこそ、あのあの物をここに掛けることができるラッカーララックみたいなものを、あ、売っておりますので、ま、そういったところに、あの例えばですけど、ま、洗剤をこっちに置い置いておく。あ、これは調味料じゃないから、みたいな感じにやっておくと、まあ、自分的にもあの、非常に、まあ見た目的にもしゅう非常にすっきりしますし、ま、例えばですけど、冷蔵庫の横の部分なども、あんあんまりなんか物とか置い置けない部分ではありますけども、ま、非常になんか、有効活用できる部分ではあるのかなっていうふうに思います。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。

あ、なるほど、あ、だか、いそもそも、やっぱり掃除っていうのは、体力がいる作業ですもんね、何か、元気じゃないと、まあ、出来ないっていうのもありますし、体力無い時には、難しいですよね。
はい。 <laughs> そうそうですね。 うん、何かね、もしかしたら、直ぐに出来る人も居るんでしょうけど、私の場合、ちょっとね、この、えいやっていう、何か、やる気を出さないと出来ないものでしね、はい。
うーん。 あ、ええ、あ、なるほど、え、結構どうすか？自分の部屋見てて、何か、特に、何か、ここ綺麗にしたいなとか、あの、そもそも全体なのかっていう所はありますけど、どこら辺、目標とかありますかね？
はい。 うん。 あ、まず、全体ではあるんですが、えっと、まずですね、まあ、ありがたい事に、へ部屋自体は、広いんですけど、あの、2LDKありまして、一人暮らしでうん、ただ、その引き出しというか、タンスに、とりあえず物を、凄い突っ込んじゃってるんですよね、はい、服とかも、適当に突っ込んじゃって、なんで、仮に知人が、友人が家入って来たとしても、ぱっと見、綺麗に見えるんですけど、うあの、ちょっと、扉開けたら、もう、どーっと。<laughs> あ、よ
うーん。 うーん。 あ、凄いすね、はい。 うん。 ああ。 うーん。 あ、なるほど、うん、うん、内実が伴ってない感じと言うかって感じすね、ふーん。
あ、そうですそうです、典型的なね、え、うそういう引き出しの中、押し入れ中ですかね、を、まあ、ま、特に綺麗にしたいのと、あと、すいません、もう一つ、キッチン周りどうしたら良いのか、全然分かんなくて。何、どこに、何を、置いたら良いのか分かんなくて、いつも、ぐっちゃぐちゃになっちゃうんですよね、はい。
ふんふんふん。 うんうん。 ああ、でも、きうーん、はいはい、あ、キッチン周りでいうと、まあ、汚れ方にも色々ありますよね。何か、例えばですけど、カビだらけっていうのは、これは、もう衛生上、や問題ありますけど、まあ、単純に物が散らばってて、何か、どこがに置けば良いか分かんないっていうのも色々ありますけど、どういった汚れ方ですかね？
はい。 うん。 <laughs> ね、はい。 分かんないですね。 えっと、何か、その、カビとか、そういう汚れとかは、そんなに無いんですけど、ちおうね、キッチンハイターとか使って、掃除はしてるので、だ、物がやっぱ、ぐっちゃぐちゃになっちゃって、あの、お皿とか、あの、あと、し鍋とか
うん、うーん。 うんうんうん、はい。 うーん。
ね、いあと、そういうのが、ぐちゃぐちゃに、色んな所に置いてあるので、どこに、何を置いたのか、分かんなくなるのと、あと、カレーのルーとか、そういう食べ物系ですね。それも、ね、何か、食器とかと、ぐごっちゃごちゃなっちゃってるので。<chuckles>
うーん。 あ、なるほど、うんうんうん。 ああ、あ、なるほどなるほど、いや、でも、やっぱり、今の話、やっぱり、総合的に聞いて見ると、何か、そもそも、何か、掃除の習慣っていうよりかは、何か、掃除に掛かるコストというか、何か、あの、掃除が大変な環境が部屋全体に、あの、あるのかなっていうふうに思っていまして、ま、そもそもの、何か、も物をごこに決めておくっていうのを、あの、確固たるものが、自分中であれば、何か、うその、ぶぶ分っていう、何か、ここにどこ置けば良いんだろうっていう考えをカットする事が出来るので、もう少し楽に、掃除をする事が出来るのかなっていうふうには思いました。
はい。 うん。 うん。 あ、そうですね、はい。 あ。 うん。 そうですよね、ほんとにそこだと思うので、え、なので、こう場所を、どこの場所に、何を置くのかを決めて、で、それをそう習慣化さえしてしまえば、もう、そ片付けや、掃除が楽になるのかなってのは思っているところですね。
うんうんうん。 うんうんうん。 うんうんうん。 や、うんうん。